Galiba çocukluktan beri, böyle, eee, biraz filtresiz biriydim. <chuckles> O yüzden, eee, bu konuda özellikle çok çektiğimi düşünüyorum. Tabii, insan yaş geçtikçe öğreniyor sosyal oyunu oynamayı ama, eee, küçükken şeyi hatırlıyorum mesela, ııı, babaannem bu konuda bana çok kızardı. Bir şey söylendiğinde mesela, ııı, çok kızardı değil de, hani, onun için çok tuhaf olduğunu fark etmiştim. Mesela, ımm, ben ve küçük kardeşim, mesela, bir misafirlikteysek ve bize, "Aç mısın?" diye sorduklarında gayet, "Evet" diyebiliyorduk ama aslında kültürel olarak bizde çok alışık bir şey değil. O yüzden, böyle, e direkt evet, mesela, hatta, "Bana bunu yapar mısın?" falan dediğimizde o ablalar çok mutlu olurdu ve yapardı. O sırada babaannem, böyle, kıpkırmızı oluyordu. Ben onu hatırlıyorum, mesela.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm. <chuckles> Evet. I hı. Evet. Hımm.
Emm. Hani, böyle şeyler aslında Aynen, değil mi? Doğruyu söylememen gerekiyor ki ısrar etsinler. <chuckles>
Evet, evet, anladım. Bu Tü Türkiye toplumunda biraz, bazen, ııı Evet. Öyle bir beklenti, eee, vardı, doğru. Eee, çünkü başka kültürlerde bu dediğin böyle geçerli olmayabilir. Belki bir, ııı, Kuzey Avrupa ülkesinde belki, ııı, çok normal karşılanan hatta, ııı, hiç ısrarın olmadığı kültürler de var. Eee, peki, başka, mesela, filtresizdim dedin, yani, mesela, ııı, patavatsız olduğunu mu, ı uuu, düşünüyorsun yoksa, böyle, dobra gibi mi bir filtresizlik?
Doğru, doğru. Hı hı. Olması gereken bir şey. Aynen. Kesinlikle. Hı hı. Yani, patavatsızlık değil, herhâlde ama mesela s bir şey sorulduğunda cevap veriyordum ve, eee, genelde cevabım çok şey değildi, yani, böyle, bir, ııı, özellikle iyi d
Hı hı. İlk aklına geleni söylemek gibi mi?
Aynen, özellikle iyi duyulma kaygım yoktu, doğruyu söyleme kaygım vardı ama doğruyu söylemek de, böyle, hani, şey gibi değil. Şu an mesela "Doğrucu Davut" olmak var, öyle bir terimimiz var. Bir de direkt aklına geleni söylemek var. Bir şey sorulduğunda cevap veriyordum ama genelde senden beklenen, böyle, edepli, adaplı bir cevap olur. Söylediğim şey spesifik olarak edepsiz veya, eee, ahlak dışı olmak zorunda değil. Sadece şeydi, yani, böyle, ııı, belirli bir filtreden ve sınırdan veya sosyal oyundan geçmiş değildi ve bunu henüz o zaman çok çözmediğimi fark ettim ve her her çocukta böyle değil. Özellikle, eee, bunu fark ettim, yaş geçtikçe. Eee, çocuklar bunu erken yaşta çözüyor ama, yani, bilmiyorum, ben belki biraz geç çözdüm onu.
Hımm. Evet. Hımm. Hı hı. Anladım. Peki, sosyal oyun, diye bahsettiğin şey tam olarak nedir? Biraz açabilir misin?

Ama, eee, kız arkadaşıma saçının kötü göründüğünü söyle söylemek istediğimi zannetmiyorum kötü görünse bile. Ama kötü göründüğünü Aynen. Yani, aslında kötü görünmüyor bile. Ama onun tanımıyla.
Evet. Hımm, anladım. <chuckles> Kötü görün kötü görünse bile, evet. Eee, anladım, anladım. Hı hı.
<chuckles> Ama hiç kötü göründüğünü düşünmüyorum. Ama görünse söylerim aslında. Ama söylememem gerektiğini de biliyorum ve bunu ne zaman öğrendiğimi fark et bilmiyorum tam olarak. O oyundan bahsediyorum, işte.
Hı hı. Söyledikten sonra ve, eee, muhtemelen, eee, belki de, eee, negatif bir i geri bildirim almış olabilir misin birine "Saçın kötü." dedikten sonra? A! <chuckles> Evet.
Ondan değil ama çocukluktan bahsediyorum. Evet, eminim. <chuckles> Yok, bu bu arada aynen, onu öyle söyledim ama hiç kötü göründüğünü de düşünmedim. Düşün görsem, onu söylüyorum zaten, hani, kötü göründüğünü düşünsem gayet söylerim. Yani, benim için hiç problem değil. Çünkü benim için o kadar önemli bir şey değil.
Hı hı. Hı hı, anladım.
Ama aslında önemli. Aynen, eee, onu fark ediyorsun. Bu bir bu da biraz bir sosyal bir dans gibi. Aslında dilimize çok yansımış tarafları var. Onu da fark ediyorum zamanla.
Hımm. Evet, yani, oyun ve dans gibi yapıyorsun. Bunu, böyle, aslında keyifli ve biraz yetenek de gerektiren, eee, bir, eee, meziyet olarak söylüyorsun, eee, doğruyu, eee, her zaman söylememenin. Yani, yalan söylemek değil ama, eee
Galiba. Aynen. Benim için biraz meziyet. Onu söyleyebilirim. <chuckles> Ama, eee
Evet, anladım. Çünkü evet, e ı o özünde sanırım böyle bir insan olmadığın için üzerinde biraz çaba göstermen gerektiği, eee, bir durum olmuş.
Aynen, bir şeyler değişiyor zamanla ama en azından, eee, çok çok dobra bir eee, biriyle birlikteyim ve arkadaşlarımın çoğu da çok acımasız ve dürüst. Seviyorum o kısmı. Yani, galiba eninde sonunda kendim gibi insanlar buldum. Imm, ama sosyal oyunu oynamaktan kaçmıyorsun. Çünkü <chuckles> dilimize yansımış dediğim gibi.
Hı hı. Hımm, evet. Evet. Anladım.

Anladım. Peki elinde olmayan bir evi, eee, eee, nasıl bulup, eee, aynı zamanda müşterini koruyabiliyordun? Yani sen bu konudan nasıl para kazanıyordun? Sanki senin olmayan bir evi satarsan sen para kazanamıyor oluyorsun. Yanlış mı anlıyorum?
Yo, biz, eee, şey, uluslararası ajans olduğu için, eee, satılmaya m s müsait bütün projelerin bilgileri bizde vardı ama biraz seninle alakalı. Yani istersen 200 tane projeyle bilgi alıp portfolyo'm bu dersin, istersen 50 tanesini daha araştırırsın. O 50 tanesini daha da araştırdığında ve bulduğunda ve onlarla iletişim kurduğunda müşterini bekliyorlardı. Dolayısıyla, ımm, patron mesela diyelim ki, eee, o sosyal kısmını geliştirmiş, satışçılık yeteneklerini geliştirmiş ve o şekilde 100 tane o yetenek şey, 100 tane seçenekle yeterli, eee, satış yapabiliyordu. Bense doğruyu söylesem, doğrusu onun da dediği gibi, 100 tane seçenekle satamazdım ve gerçek oydu aslında ama 250 seçenekle aslında satabilirdim ve gerçekten de 250 tane projeye bağlantı kurmuştum neredeyse ve
Hı hı. Hımm. Eee, anladım. Hmm. Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Çok, ııı, çok zor bir şey yapmışsın aslında ama, eee, şöyle de bir güzel, o genç yaşında kendinin, eee, iii, kendi özelliklerine uygun olan çalışma stilini bulmuşsun ve bu şekilde de başarılı olmuşsun. Hani, eee, bu ben, eee, bayağı, eee, keyifli buldum bu şeyi. Aslında çok, hani, tak takdire şayan bir durum gibi. Peki sence doğruyu söylemek bu iş yerinde, eee, biraz, ımm, analitik bir şeyler konuşmak, eee, vs. dedik ama bir yandan da vicdan meselesi mi? Yani, yoksa senin için
Y yani. <chuckles> Evet, biraz biraz öyle. Benim için biraz zordu, eee, o duruma alışmak.
Yalan söylemek gibi bir durum mu?
Aynen, hiç yalan söylemek istemedim. Eee, söylemedim de. Eee, ama, şey, emm, nasıl söyleyeyim? Doğruyu söylemediğin anlarda bile, yan ııı, vicdan, ııı, hissediyorsun çünkü senin sorumluluğunda olmayan bir şeyi senin kork eee, endişelenmen gerekmiyor ama, eee, bu konuda spesifik olarak çok, eee, mental sıkıntı yaşadığımı hatırlıyorum. Çünkü belki hayatımda o dönemde en çok, sık annemi arayıp ne yapmam gerektiğini bilmediğimi sorduğum oluyordu. Şey için, hani, diyordum ki: "Çok para kazanıyorum ama galiba bunu yapmak istemiyorum ya da yapsam bu şekilde yapmam gerekiyor" vs. Ve evet, öyle bayağı sıkıntı yaşıyordum ama 3 yıl falan o işi yaptım ve hayatımdaki en sevdiğim işlerimden bir tanesiydi ama galiba Aynen.
Hı hı. Eee, gü Hımm. Hı hı. Imm, anladım. Hıı. Anladım, evet. Sonrasında ne yapmaya devam ettin? Başka değiştirdin mi mesleğini, satışı? Hı hı.
Sonra ter tercümandım her zaman. Aslında o sırada da tercümanlığa devam ettim çünkü, eee, gayrimenkulde kalmak istemedim bir daha. Bayağı da güzel bir para kazandım <chuckles> ama orada bırakmam gerekti, aynen.
Hı hı. Anladım. Evet. <chuckles> Eee, güzel bir normalde, eee, işe yeni başlayan insanlar yüksek paralar kazanmıyorlar, eee, bi bildiğim kadarıyla. Şanslı bir başlangıç olmuş senin için, evet.
Evet, biraz şans eseri vardı. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz şans kısmı vardı, evet.

Bir bedelden ziyade, i bir iş durumunu anlatabilirim. Iıı, en, böyle, resmî işlerimden, ilk işlerimden bir tanesi şeydi: Uluslararası gayrimenkul. Doğrusu hem o iş için çok toydum çünkü hayatımda hiçbir şey satmadım ve bir anda ev satmaya başladım. 2'ncisi çok ya, eee, çok gençtim, yani aslında, iii, 20 yaşında o işte herhangi birini tanımadım. Tanıdığım en genç kişi otuz iki yaşında falandı. Aynı işte, yani böyle 3.000 insanla tanıştım belki de. O a o o zamanlar biraz öyleydi, ııı, profesyonel açıdan. Mesela şeyi fark ettim, müşterilerin söylediği şeyleri böyle evirip, çevirip kendini en iyi gösterecek şekilde yapman gerekiyordu ama ben daha çok böyle istatistiklel istatistiksel bilgi veriyordum veya, eee, s sorulan
Tabii. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hıı. Evin bir yeri kötüyse... <chuckles>
<chuckles> Yani, hayır. Evet, mesela kötüyse aynen mesela evin yeri kötüyse kötü olduğunu söylüyordum çünkü evi alıp almaması umurumda değildi. Daha iyi bir ev almak istiyorsa o evi bulmak umurumdaydı, ııı, ve o şekilde aslında, iii, o markette yaşayabilmemin tek sebebi şuydu ki market o kadar gerçekten geniş ki, ııı, o yaptığın şey eninde sonunda buluyor çünkü her satışçı her alıcıya satamaz ve her alıcı her satışçıdan almaz. Dolayısıyla patronum benimle çok zor zaman yaşasa da beni hiç kovmadı çünkü satıyordum ve şans eseri, hani o tür insanlarla yarısını kaybetsen de yarısını tutuyorsun ve, ııı, öyle bir durum vardı. Çünkü birkaç defa üst üste hatta telefonda mesela söylenen şey so so sorulan şeyi cevapladığımda patron böyle "Kapat, kapat, kapat!" falan yapmıştı, mesela.
söylemek gibi mi? <chuckles> Hıı. Anladım, hımm. Anladım. Evet. Hımm. Anladım. Hımm. Hımm, anladım. Başın eee, "zor zamanlar" dediğin bu muydu mesela? Ya da böyle daha da büyük bir sıkıntıya soktuğun oldu mu? Hani doğruyu söylemek dışında. <chuckles>
Aynen, onu hatırlıyorum mesela. Hımm, evet, kesinlikle so kesinlikle soktuğum oldu. Bir keresinde, ııı, patron ve satış ekibi ve, işte, satış sonrası ekibi benim müşterimi, işte, çok, böyle, artık aylarca çabalayarak belli bir sürecin içinden bir şekilde çıkacağını, ııı, açıklamışlardı. Ben de <chuckles> bana sorduğunda, aslında olmasının mümkün olmadığını ve farklı bir şekilde olacağını ve gerçeğin yakında ortaya çıkacağını söyledim ve olan da oldu. O sıra, mesela, çok şeydi. Hani, aaa, evet, bayağı tartışmalı bir şeydi. Hatta 1 hafta falan işe gitmedim ama müşteri müşterimdi. O yüzden, aaa, eninde sonunda satış oldu. Yine de herkes mutlu sonunda ama, ııı, kesinlikle aynı kafada değildik, yani. Onu fark ettim.
Hımm. Evet. Evet, hı hı. Hıı. Hıı. Eyvah! Hı hı. Anladım.